Mhm.
Oh, wow, ja, das ist auf jeden Fall 'n, äh, bekanntes Zitat. Und würdest du sagen, das ist jetzt wirklich so eins deiner Lebensmottos geworden, so 'n Zentrales?
Definitiv, definitiv. Ich versuche wirklich jeden Tag i irgend 'ne Kleinigkeit zu machen, die mich nervt und die mir irgendwie schwerfällt. Da kann ich auch grade z grade heute 'n Beispiel nennen. Ähm
Hm. Ja, das ist spannend. Ja, gerne.
<chuckles> Ja, interessant? Ja, okay.
Ja, <chuckles> total.
Ähm, und zwar, hm also jeder Mensch schreibt ja des Öfteren mal 'n Lebenslauf, um sich irgendwo zu bewerben, an der Uni oder für 'n Job oder wie auch immer. Aber, äh, das Layout von 'nem Lebenslauf, das ändert sich sehr stark und jetzt gerade in diesem Jahr hat sich das relativ stark geändert.
Hm. Ah, okay.
Und und zwar sind Lebensläufe werden die nicht mehr s also, früher hat man die ja so chronologisch rauf geschrieben, so: „Das habe ich alles gemacht.“ so mein kleines so das habe ich, „Was-ich-alles-kann-Buch“ oder „Das-habe-ich-alles-gemacht-Buch“, ne? Und je älter man wird, desto länger wird das auch und irgendwann interessiert's auch kein Schwein mehr, ob man vor 20 Jahren mal gekellnert hat oder nicht. <giggles> Ähm, und die mo die m die modernen Lebensläufe, die sind sehr kompakt. Also, für Durchschnittsmenschen 1 Seite.
<giggles> Mhm. Hm. Mhm. <chuckles>
Hm, für jemanden mit 'n bisschen Erfahrung 2 Seiten und für hochqualifizierte Professoren und so 3 Seiten, ne? Und und man man man man führt dann nur d die Rosinen auf, also, nicht mehr jede einzelne Tätigkeit, sondern nur nur das wirklich Tolle, was man gemacht hat. Wie so eine Art „Teaser“ kann man sich das eigentlich vorstellen.
Ja. Ah, okay.
Ja, und damit habe ich mich heute beschäftigt. Meinen ziemlich langen romanmäßigen Lebenslauf auf irgendwie, hm, 2- 2 Seiten runter zu kondensieren. Es war unglaublich nervig. Ich hatte da echt überhaupt keinen Bock drauf. Ich dachte: „Gott, wie soll ich denn das jetzt zusammenfassen?“ und „Oh Gott, ist das nervig.“, und ne? Und: „Lie Lieber noch mal Kaffee trinken. Ne, jetzt trinke ich lieber noch mal 'n Tee.“, und so die typische „Aufschieberitis“. Aber <giggles>
<chuckles> <snorts> <chuckles> Ah, okay. Ja. <giggles> Also, das ist dann das Problem hast du dann schon manchmal noch, dass du dann schon noch 'n bisschen Widerstand hast, wenn du dann aus der Komfortzone rausgehst?